أيوة طبعًا، أيوه طبعًا. أنا عايز أقول لِك أنا أنا من هواة الزرع. باحب أوي كده لو عندي فراندة أو جنينة صغيرة أزرع فيها نعناع. فعايز أقول لِك إن الواحد لمّا يزرع نعناع كده، أو أي حاجة من الأعشاب الطبيعية اللي بتبقى في البلكونة ومش بتاخد حيّز ويهتم يبدأ يهتم بيها، ويفصل بها شوية عن الحياة الروتينية آآ الحاجات دي آه. طبعًا، طبعًا وحاجات تانية كمان. أنا عايز أقول لِك أنا في مرّة ب وأنا في العُمرة، وأنا كنت باعمل عُمرة، فالاقي من الحاجات الحلوة أوي إن طبعًا الواحد بيبقى أساس وقتها أساسًا بعيد عن الدنيا خالص، سايب التليفونات وسايب كل حاجة. آخره ياخد صورة فمن فمن الحاجات اللي باحبها أوي في الوقت ده، الطيور اللي بتبقى حوالين الحَرَم. اللي هو من برّه كده آه بالضبط. ساعاتها الواحد بيكون عامل حسابه أساسًا للتفصيلة الصغيرة اللي زي كده. يروح يشتري ب بكام ريال آآ حاجات للحمام، ويرميها للحمام، والحمام ينزل ياكل، ومش بس كده أنتِ عارفه لو واحد حَط طَبَق مَيّة، بس كده في ال ال في الشارع، وب وحَط جنبه شوية قمح مثلًا أو شوية شعير، عارف إن في طائر هينزل ياكل أو هي طائر بيدوّر على أكل عشان إن ي ي عشان يأكّل ولاده. فهو كده وصل. إمم. إمم.
إمم. آه. إمم. آه. بتفرِح، إمم. إمم. أكيد طبعًا، روحانيات. إمم. جميلة طبعًا. طبعًا. صح. أي أيوه طبعًا، أكيد. بالضبط. طب كمان بمناسب بمناسبة الحمام، آآ يعني ص صوت العصافير كمان ده مش يعتبر جزء من الطبيعة؟ يعني إمم. جزء أ إمم. آه، آه طب
ي يا سلام! يا سلام! اللي أنتِ قُلتيه ده عايز أقول لِك لمسني جدًا. عندِك حق. أنا عايز أقول لِك باحب أوي أروح الح الأماكن الريفية، أو الأماكن اللي فيها خُضرة كده و وحاجات كده أول ما الواحد بيصحى الصبح بيصحى على صوت الطيور وهي بتصَوصَو. وبيصحى كده على صوت الهوا واللي يحس كده بندى الربيع اللي هو بيبقى في الم عايز أقول لِك من الحاجات الطبيعية اللي بتخلّي الواحد يقرّب أوي للطبيعة، ويحس كده إن هو لسّه موجود، ولسّه بيتكلّم، ولسّه عايش بعيدًا بقى عن ال ما عن مشاغل الحياة الواحد بيحتاج يفصل. في الأوقات اللي زي كده، وأكتر حاجة تساعد الواحد يفصل، إنه يقرّب للطبيعة.
أيوه. بالضبط، بالضبط. آه. أيوه. أيوه طبعًا. وكمان يعني ال عشان كده الأرياف وال وال والريف يعني وكده، بيبقى تحس بالطبيعة فيها أكتر. الزرع بقى وال والخضرة و ويعني الحاجات دي طبعًا والحيوانات اللي هي بقى بيربّوها دي، دي تحس إن أ طيور آه، آه. بتب بتحسِّس بالطبيعة. إمم.
إمم. صح، صح. الط الطيور وال والبهايم والحاجات اللي زي كده آه. أنا عايز أقول لِك آه. جات عليّا فترة اللي هي فترة بدا يعني وأنا صغير، كنت ب كنت دايمًا باروح الأرياف ما لا يقل عن 4، 5 شهور. فعايز أقول لِك أنا لو تذكّرت فترات حياتي كُلّها، دي أكتر فترة في حياتي كنت هادي فيها. كنت مثلًا أنا كنت آه كنت في بلد م كنت في بلد مدنية هي أثناء المدارس، أثناء المدارس لحد تالتة ثانوي كنت في بلد مدنية. فاروح المدرسة بقى آآ أذاكر وأعمل ومش عارف إيه، لكن باستنّى أجازة آخر السَنة عشان أروّح أروح في مكان ما فيهوش الحاجات دي كُلّها. فافصل بقى بط بإن أنا باشوف الطيور، باربّي مع جدّتي ال الحمام والبَط والحاجات اللي زي دي، وساعات أرعاهم ومش بس كده، أنا أروح مع جدّي الغيط وأشوف ال الحاجات اللي بارعاها وأعيش الجَو لأ، لأ حاجة كده كانت بتفصلني خالص. فأنا كده في ال الموضوع ده ج يعني ساعدني، ساعدني جدًا.
أيوه. اللي هي فترة الأرياف. إمم. إمم. إمم. اهم. يا خبر! إمم. جميل طبعًا. ممكن إمم. ممكن يكون هو ده الحاجات اللي هي يعني اللي شُفتها دي في الفترة دي، هي اللي قرّبِتك أوي من من إن إحساسك بالطبيعة يعني؟

طبعًا. أنا عايز أقول لِك كل الرسّامين بيرسموا فين، بيرسموا في مكان هادي، بيقعدوا في البلكونة يس يشوفوا منظر يرسموه آآ، ما فيش رسّام بيرسم في أوضة، ما فيش رسّام بيرسم أو مثلًا حد عايز يبدع معاك آه، لا، لا، لا، لا، لا، ده بالعكس بيروح وبيشوف أكتر مكان هادي بيروح يقعد عليه ده بالعكس ده <laughs> ما الأفلام كلها بتجيب إيه الشخص اللي بيرسم واحد أو واحدة قاعدين في الجنينة أو في مكان مفتوح وبيصو وبيرسموا الصورة اللي هُم عايزينها. هو كده خلاص خرج من الحياة حتى بيعمل شغله في ط مكان هو بيحبه.
آه إمم. آه أكيد. حد بي بيرسم في مكان مقفول إمم. إمم. أيوه، أيوه، بالضبط كده. كمان يعني أ أكيد بقى كده يعني الحل إن ال آآ، إنّك مثلًا ترجع للبساطة، البساطة أهم حاجة بتحسس برضه بالطبيعة جدًا، جدًا، البساطة في كل حاجة بقى، البساطة في الأكل، في الشُرب في في ال في اللبس في كل حاجة.
إمم، إمم. اللي أنتِ قُلتي صح، اللي أنتِ قُلتيه حلو أوي. بالضبط. بالضبط ال لما بعدنا عن الطبيعة والواحد بدأ يشوف مصادر لكل الأكل والشرب والحاجات اللي هو ش عايش بيها، بدأ يو بدأ يشوف مصادر صناعية إن هو ييجي ي ي يعملوا جبن مُصنّع، يعملوا حاجات مُصنّعة يلح يعملوا ساعات لحوم مُصنّعة أو يبدأوا يتدخلوا في الطبيعة، لمّا بدأوا يتدخلوا في الطبيعة أمراض كتير جدًا زادت، آه طبعًا، إنّما زمان كُنّا زمان كُنّا عايشين إزاي؟
إمم. أكيد. إمم. أيوه طبعًا يغيّروا من طبيعة ال آه، من طبيعة ال الحاجات دي. الأمراض. إمم.
زمان كُنّا عايشين إزاي؟ على البيض اللي جاي من الفراخ البلدي اللي في البيت، على اللبن اللي جاي من ل من ال اللي إحنا بنجيبه أساسًا من جيرا أنت ما عندكش مصدر للبن ولو عندك مصدر لبن أنت كده كده عايش بيه وعارف قيمته، من ال وكُنّا بناكل لحوم منين برضه من نفس الحاجات اللي إحنا قُدّامنا اللي إحنا بنربيها و أو غيرنا بيربيها قُدّام عينينا، إنّما دلوقتي الآية اختلفت.
تمام. آه. بالضبط. أ كان خير، ده خ خير الناس آه، الناس زمان كانت بتقول على الحاجات دي خير، موجود في البيت.
إمم. بالضبط بالضبط. اهم.
فكانت بتساعد برضه على إن الإنسان يرجع لطبيعته تاني و طب في أمل؟ إن ال إن إن الإنسان يرجع للطبيعة دي تاني والّا كده خلاص ال ال التكنولوجيا بوّظِت الطبيعة خالص؟
الأمل دايمًا موجود، الأمل دايمًا موجود وأول حاجة أقولها لِك في حاجة افتكرتها دلوقتي، إن ال لازم إحنا كَناس كبار آآ، أو مثلًا جيل مثلًا عشريني، تلاتيني نبدأ نحاول نخَلّي الشباب الصغيرين اللي هُم لحد تحت ال10 سنين يحبّوا الطبيعة وفي نفس الوقت نعمل حلقة وصل آه نعمل حلقة وصل م مع الناس الكبار أو الناس الكبار في السن اللي هُم وال اللي زي والدي ووالدتِك إن هُم يقدروا يعني أنتِ عارفة لو ال3 أجيال دُول يتقابلوا مع بعض، واهتَموا بحاجة معينة، مثلًا الناس الكبيرة اللي هُم في خمسينات اللي هو والدي و والدتِك مثلًا وإحنا اللي هو 20، 30 والشباب الصغيرين اللي هُم مثلًا من لح من 5 سنين لحد 15، 20 سنة الجيل ده لو يتقابل مع بعض وبدأوا يعملوا مع بعض أنشطة كده يقَرّبوا من بعض إن هُم مثلًا يزرعوا مع بعض. ونشوف بقى إن الشباب الصغير فكّروا إزاي والشب
إمم. إمم. إمم. الأطفال يعني. إمم. آه. بالضبط. أيوه، أيوه. بالضبط، بالضبط. كده الأطفال الصغيرين دُول هيتعلموا إن هُم هيتعلموا أكيد الصبر والمسؤولية، يعني لمّا يزرعوا أو يعتنوا بحاجة كده لوحدهم، أكيد برضه أو مع حد يعني هيتعلموا الصبر والمسؤولية.
إمم. آه حت